Ừm, cũng đúng đó. Ờ, thế thì, ờ, bạn, ờ, ngoài mấy cái này ra đi, khi mà bạn hết tiền á thì bạn có sử dụng cái phương pháp mà mượn nợ hay là bạn đang có xài, à, thẻ tín dụng hay là nợ gì hông?
Ừ. Ừ. Có chứ, thẻ tín dụng chứ, có lợi mà, sao hổng xài. Trời ơi, bạn biết á hả, mấy bạn gọi điện thoại cho mình mở thẻ tín dụng miễn phí, mình mở luôn, rồi còn được hoàn tiền nữa, rồi được tích điểm nữa, tích điểm để làm gì, để đổi những cái vật phẩm miễn phí, đổi vé máy bay miễn phí nè, nhiều lắm!
Rồi. Ưm hừm. Thế thì Trong quá trình mình bạn xài đó thì bạn có hay mà hết tiền trước kỳ lương thì bạn có bao giờ mà để quá hạn nợ của thẻ tín dụng chưa bạn?